Oh. Itu kaleo itu? Itu kan kaleo mah berkuah ya kan?
Mhm, terus iya, terus dicampur la Berkuah tapi kan kuahnya itu nggak kayak gu nggak kayak gulai ya Kak ya, dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang cair-cairnya tuh nggak cair banget, nggak kental banget gitu Kak.
Iya iya iya. Mecek. Oh iya mecek-mecek ya kalau bege kayak tumisan gitu ya? Dikit oke oke.
Betul, betul. Terus dicampur lagi dengan sayur nangka Kak.
Oh. itu itu si da si kaleo itu dicampurin kacang sama kay sayur nangka gitu?
Iya jadi Betul jadi jatohnya kayak empat sehat lima sempurna tapi gak sehat-sehat banget nih. <chuckles>
Oh. Pais. <chuckles> Segala ada gitu ya.
Gima iya kan Kak. Kan ada daging, ada sayurannya tapi ada minyaknya juga, ada lemaknya juga Kak, gitu.
Iya. Iya. Iya betul tuh. Empat se empat sehat, lima no way gitu kan, <chuckles> oke terus?
<chuckles> Nah terus ada satu lagi kita sukanya asam padeh.
Asam padeh itu ikan ya?
Asam padeh tuh biasanya ada yang ikan, cuman kita karena keluarga tuh kalau ikan tuh sukanya memang dibakar ya Kak ya, kalau pokoknya per seafood-seafood-an tuh kita sukanya di e bakar, kalau asam padeh kita tetep pake daging dan pake gajebo juga Kak, gitu
Iya. Kalau ini? Oh iya. Iya. Oh. Itu tuh rada kuning kan kalau asam padeh ya?
Betul betul banget betul banget, dia kayak asem-asem gurih gitu lah Kak.
Iya iya, pokoknya mah aku suka lah. Iya iya iya oke. Terus jadi 2 tuh ada lagi?
Nah, terus habis itu e dua itu dua itu.
Oh 2 itu yang diturun turu diturun-turunin semua ke cucu-cucu gitu sama nenek?
Betul pokoknya tuh, eee, apa ko pada saat nenekku masih ada ya Kak ya, itu kita selalu tunggu banget kalau misalnya kita ada acara kumpul keluarga, terus kalau misalnya kita lebaran pulang kampung tuh kita nunggu-nunggu juga, karena kan kalau di kampung itu masaknya tuh khusus ya Kak ya.
Oke oke. Iya. Iya. Oh pakai belanga ya? Pakai tungku ya?
Pakai, iya kayak kayak iya betul, terus apa namanya, pancinya tuh bener-bener panci gede banget gitu loh kayak yang kayak wok tapi gede banget.

Kak, pasti Kakak punya resep turun menurun dong ya, resep masakan yang turun menurun, entah dari nenek atau dari ap e orang tua atau dari buyut-buyut. Nah, gimana, eee, Kakak menjaga resep masakan turun menurun, caranya coba?
Oke mungkin, aku bisa cerita dulu kali ya Kak, eee, resep apa nih, masakan apa yang, eee, memang, eee, turun temurun nih, diturunkan lah, gitu. Eee, jadi kebetulan, ini kan aku orang Sumatera Barat nih, Kak, jadi
Iya, oke. Iya. Iya iya iya. Eh, pasti itu dong, makanannya enak-enak tuh Sumatera Barat. <chuckles> Aduh.
Betul, bule-bule aja suka tau, Kak. Wah. Nah
Iya, ya. Cuma ha ha mas apa khasnya tuh rendang ya kali, bule juga suka gitu kan ya, makan itu. Oke oke. Dendeng, iya iya. Terus gimana, Kak? Mhm.
Betul. Rendang sama Dendeng, gitu. Nah, jadi, kebetulan memang, eee, nenekku itu memang suka masak, itu udah pasti. Nah, eee, jadi memang diturunkan ke mamaku, terus mamaku nanti akan diturunkan ke aku juga Kak, gitu. Nah, eee, jadi memang, kita itu, eee, memang suka rendang, di rumah tuh harus ada rendang. Cuman, rendang yang kita makan itu bukan rendang seperti yang kayak di restoran-restoran, Kak, gitu. Eee, Kakak pernah denger kalio belum? Nah, jadi memang kita tuh suka kalio, yang memang tuh dicampurnya kan dengan Gajebo nih, Kak.
Oke. Ya. Oh. Oke. Ya. Harus ya. Mhm. Oh, beda? Emang ada beda-beda ya, Kak? Kalio, ya ya ya, pernah dong. Apa tuh Gajebo?
Gajebo tuh kalau di bi di bahasa, itu mis bahasa Minangnya, Gajebo tuh artinya lemak.
Indonesianya? Iya. Oh, gajih gitu ya, kalau sundanya mah. <laughs> Oke. Gajebo, nggak jelas bo, gitu ya. <chuckles> Terus?
Iya, Gajih, gitu. Cuman kita bilangnya Gajebo. <laughs> Bisa banget nih, Kak. Nah, eee, apa namanya, pake Gajebo dagingnya juga super lembut ya Kak, ya. Terus, eee, dipakein dengan, eee, kacang merah
<chuckles> Ya. Iya.

Enak ya, kalau apa, kalau sepupunya terus mas apa, eee, seumur kal kamu gitu ya, seumur Kakak. Terus kita nongkrong-nongkrong bareng, gitu kan. Terus, eee, apa, eee, calling-an lah untuk, "Ayo, pulang kampung ayo!" gitu, enak ya, Kak, ya. Betul nggak?
Enak sih, Kak. Cuman kadang, eee, menurut aku karena mungkin, eee, kesibukannya beda-beda ya, Kak, ya, sama yang di sini, sama di kampung. Jadi, kadang tuh kalau di grup tuh ya udah, a ada satu momen tuh kita nggak nggak ada chat-chat-an tuh, Kak, di grup. <chuckles>
Iya. Oh, sibuk. Pada sibuk. <chuckles>
Sibuk, jadi, eee, basa-basinya pun kadang juga, mmm, canggung gitu, Kak, basa-basinya.
Ya, oke oke, iya. Oke deh, kalau gitu nih, cara tipsnya dong Kak, untuk, eee, <tsk> apa namanya, menjaga resep masakan turun temurun tuh gimana tuh?
Oke, kalau misalnya dari buyut aku ke nenek aku itu kan, kalau dengan cara lama itu kan ditulis pakai kertas ya, Kak, ya. Nah, terus setelah itu itu pasti sudah ada tradisinya sih, Kak, maksudnya kalau turun temurun, kalau jaman dulu kan pasti harus diturunin tuh resep dari tertua gitu kan. Nah, yang hampir hilang tuh dari generasi mamaku, dari om tante aku, ke generasi aku sih Kak, gitu.
Iya. Oke. Betul betul. Iya iya. Oh. Oh. Justru itu ya, jadi ke kestop. Terus, akhirnya gimana ini nya, me mencarinya lagi?
Iya. Kestop, jadi akhirnya Sekarang lagi proses aku pembaharuin, Kak, aku mau bikin buku. Jadi untuk nanti sepupu-sepupu aku yang kecil, jadi mereka tetap ada nih, gitu, resepnya. Karena sempet hampir hilang sih, Kak.
Eh, mantap. Oke oke. Mmm, boleh dong nanti aku mau.
Gitu.
<chuckles> Aku mau minta ah nanti. <chuckles> gitu, turun temurun, tapi dai cuma memang s s semua, apa, makanan kan beda-beda ya semua daerah, gitu. Terus, ya, walaupun misalkan saya pakai resep dari Kakak, akak nggak akan sama rasanya, karena beda tangan beda rasa ya.
<chuckles> Boleh, Kak, nanti. <chuckles> Tangannya, Kak. Tangannya ya, Kak, ya, mungkin feeling dan tangannya. Benar sih, gitu.
Ya, beda tangan beda rasa. <tsk> Siap, kalau gitu, thank you nih jadi ngiler, nanti, ah, mau makan, itu apa, eee, kalio. <chuckles> Siap. Oke, thank you ya, yuk, dah, malam.
Rendang, ah kalio. Oke deh mak makasih ya, Kak. Iya, makasih waktunya. Malam.

Masak?
Iya, Kak, karena, eee, apa ya kalau misalnya masak re
Itu berapa kilo dagingnya?
Kenapa, Kak?
Berapa kilo dagingnya itu?
Wah, aku nggak tahu ya, Kak, ya, kalau misalnya berapa kilo nya, tapi kalau misalnya wok gede tuh bener-bener keli ngelihat dagingnya tuh
Iyalah pasti gede banget itu, iya sekampung itu dikasih kali ya. <laughs>
Betul. Kayak apa ya dagingnya tuh nggak ada spacenya lah, nggak ada ruangnya itu kayaknya daging sama lemak semua tuh isinya, sama kayak kacang merah dan gulai nangka, gitu, Kak.
Ih enak banget, ih <clicks tongue> enak banget enak banget itu makanan, terus?
<laughs> Iya, ngiler ya, Kak, ya malem. <laughs> Nah, terus, eee, apa namanya yang aku suka kalau misalnya masak di kampung itu karena kan dia ada taktiknya kalau masak kaleo tuh, eee, a kalau dari kalau dari nenek aku, dari buyut aku juga, eee, dibilang katanya untuk api tingkat apinya itu, eee, harus berapa menit gede, harus berapa menit dikecilin gitu kan, Kak. Iya, nah terus
Kebayang, ih ngiler. Iya. Iya. Iya. Oh. Begit ininya ya, ada teknik i memasaknya ya?
Betul Kak, nah kalau misalnya di kampung itu kan yang namanya dia nggak pake kompor ya, Kak ya, pake yang tungku gitu kan. Nah jadi, eee, harus yang ngejagain tuh banyak yang laki-laki, yaitu kayak om-om aku, kayak sepupu-sepupu aku di kampung. Benar, benar Kak, seheboh itu, nah itu aja tuh kalau kalau misalnya apinya kegedean, kadang tuh si panci gede itu harus diangkat dulu, Kak, dipindahin dulu ke bawah.
Mantap mantap. Iya iya. Mmm, ya Allah, seheboh itu ya masak. Tru Iya. Iya. Oh, oke oke, oh makanya as harus ada laki-laki ya, yang ngangkat itu ma oke oke.
Betul, betul. Nah itu tuh enaknya juga, eee, pada saat udah jadi gitu ya Kak, kita tuh makannya tuh, eee, nggak pakai piring, Kak.
Iya. Hah? Jadi pakai daun?
<clears throat> Jadi pakai daun di jejerin di jejerin gitu di lantai, di karpet lah, kap gitu ya.
Oke, oh kayak itu, kayak kayak apa sih namanya ngeliwet gitu ya? Eh ini kayak orang ngeliwet gitu ya, kalau di Bandung? Iya.
Benar, ngeliwet. Terus nasinya tuh nggak dipakein di mangkok, Kak, jadi benar-benar nasi udah panas yang di kayak panci gede nasi gitu, langsung aja tuh di ditaruh apa, dituangin ke d daun, terus kita makan ya udah pakai tangan aja gitu, Kak.
Iya iya. Iya, betul. Daun. Oke. Ih keren, itu berapa orang tuh closing itu? <laughs>